Ah.
Oo, ganyan. So, siyempre isipin mo dati nung bata oo, nung bata tayo hindi natin afford mag-engineer kasi parang yung tuition fee, mahal yung laboratory, mahal yung mga gamit, <chuckles> 'di ba? Pero dito band dito sa amin, libre.
Malaking bagay. Mm, mm. Oo, mahal. <chuckles> Mm. Mm, mm. Tama.
Ang ang ano, ang kolehiyo, oo. Oo, 'pag Engineer ka. Engineer ang gusto mong kuhanin na kurso, libre talaga siya.
Yung ano, yung oo. Mm.
Tapos ang senior kasi ang, ah oo ang anak ko kasi ay senior. So, wala kang babaya babayarang tuition fee, kahit ano. Tapos, um, scholar kasi siya so kahit yung uniform, eh, ano, mako-cover na nung ano, nung allowance niya sa Oo, yun yung magandang ano ng gobyerno na minsan kasi naaabuso ng iba. Yun yung parang instead of para dun sa pag-aaral nila, napupunta siya dun sa expenses sa loob ng bahay.
Ganda. Ah. Oo. Mm. Libre. Oo. Allowance, oo. Mm. Mm. Oo nga. Sang-ayon ako. Mm. Mm.
'Di ba? So, kaya maraming hindi nakakapagtapos, pero ang totoo, ang daming nakapila, ang daming benepisaryo ng, ah, ng scholar.
Oo, tama. Mm.
Maraming beneficiary ang scholar ng mga gobyerno.